Sí, mira. E sí sí recuerdo cuándo fue esa vez, y puedo decirte que fue en una m tarde-noche, se podría decir, alrededor de las 6, 6 1/2. Terminé de trabajar y digo: "¿Sabes qué? Tengo hambre este, ¿qué estará bien si comer?". No no no quería cocinar, soy muy malo, y y, mm, digamos que lo que me cociné durante el día fue como: "¡Ah!, no, ya". Entonces, fue: "¿Sabes qué? Vamos a este restaurante", que me quedas de aquí cerca. ¿Qué, 10, 15 minutos? Era como un tipo bufet a la vez y había mucha gente. Era un lugar como que muy familiar. Pero yo vi reseñas en en en en en en Facebook que decían que que estaba rico, que que buen ambiente familiar y y que no sé qué. Y vi las mesitas, digo: "Bueno, se ve se ve bien, yo creo que puedo comer ahí solito". Llegué, me atendieron bien, y luego, luego, lu para "¿Mesa para cuántos, joven?". Le digo: "Para 1". Y me atendió una muchacha y dice: "¿Para 1?". Y le digo: "Sí". Y se baja la baja la mirada para anotar en el cuadernito, y suelta una sonrisota, ¿no?, como bajita la mano. Le dio, pues, como ternura, risa, ¿no?, de que nada mas iba yo ahí, solito. Y pues sí, me dieron la mesa para 1, me senté, la gente no me miró. Pasaron como 5 minutos, como que de repente ya había miradas. Pasaron los 10 minutos y ahora sí, miradas de enfrente, de los lados, y lo peor, ahí te va lo peor, que me sentaron en una mesa casi en el centro de todos, casi en el centro de todos. Dices: "Me dan una mesa en la esquinita, ¿no? Solito. Me da una mesa por ahí en un rinconcito". ¡No, me la dieron justo en centro! Y no, hombre, más que una buena experiencia, fue mala porque, pues, me comí con mucha pena, sinceramente. Ahí me llevaban los alimentos, eh, y la gente mirándome, los niños miraban, o sea, una mala experiencia, pero que a la vez me da risa contarla un poco, ¿no?
Ajá. Órale. <laughs> Sí. Íngasu. Ahora sí que Sí sí sí. <laughs> Aja, sí es ya. Sí sí sí. No, y luego más que nada, ahora sí que <laughs> que te hayan puesto en el centro ya era como que sí sí sí. Sí, se pasaron de lanza un poquito realmente, pero
¡Ah, sí! De verdad se la volaron, sí. Y y es que estaba lleno, la verdad. Sí estaba lleno.